Neyse, yolda yine gördüğümüz kişilere otostop çekiyoruz ama, yani, tabelaları görmen gerekiyor. Hani, eee, bir yerde görüyoruz, "Domuz çıkabilir." Ama, yani, bayağı, çok garip sesler geliyor. O, yani, kuş yok ama her türlü hayvanın sesi geliyor. Kuş hariç, her şeyin sesi geliyor.
Iıı, hayal bile edemiyorum. <chuckles> Bir tane kuş görmediniz mi ya orada?
Yok abi, bir tane şey göremedim ya, güvercin göremedim, o kadar.
<laughs> E, peki, orada kuş cenneti diye gittiğin yer bir merkez gibi bir yer mi yoksa böyle doğal alan mı orası?
Yok, doğal, bayağı korunmuş, sözde korunmuş, çok korumuşlar. <chuckles> Çok çok fazla korumuşlar. Öyle bir alan.
<chuckles> Fazla ko biraz fazla korumuşlar. Kuşlar bile gelmiyor. Hımm, şey düşündüm ben çünkü burada. Acaba dedim, hani, bir kuş merkezi de burası, kuş cenneti. Orada bir merkez var, hani, gözlem evi falan olur ya, rahat insanlar incelesin, araştırsın diye. Dedim acaba öyle bir yapıdır, binadır, bir çalışan falan, kimse yok muydu o bölgede?
Hı hı. Evet, tabii. Ya, var. Biz onu sonradan sorduk.
Hı hı.
Çık ya, kuşlar göç zamanı geliyormuş. Onlar kuşların kelepçelerini söküyor ya da tekrardan takıyorlar, o şekilde gönderiyorlarmış. Ben, ne bileyim, kuş gelecek mi, gelmeyecek mi? Hani, bunu bana bir randevu vermediler, ya. Öyle bir açıklama da yok. Biz bayağı dönüş yolunda tekrar bir sağ olsun, traktör. Kasası yoktu, sadece traktör. Traktöre 3 kişi binilmiyor, onu söyleyeyim. Ya, o aklında bulunsun. Kasasız traktöre 3 kişi binilmiyor çünkü, ııı, çok saçma hâle gelebiliyor.
Imm. A! <chuckles> Değil mi? Ben <chuckles> Ne diyorsun? Tabii. <chuckles> Doğru.
Diğer taraftan z sonrasında otobüs durağına gelebildik. O, pardon, oraya gelmeden biraz daha yürüdük vs. Sonrasında otobüse bindik. O, otobüs sürecini hatırlamıyoruz. İkimiz de hatırlamıyoruz, arkadaşımla beraber. Uyuya uyuyakalmışız. Heh, yani, son durak zaten bizim, eee, ineceğimiz yerdi. Eve geldiğimizde ayakkabılarımız kullanılmaz hâldeydi. Gerçekten kullanılmaz hâldeydi. Eee, temizlenecek bir yanı vs. de yoktu. Yani, doğa konusunda yaşadığım olay buydu. Bir daha, hani, güvercin gördüğümde belli bir süre kaçmak zorunda kaldım. Iıı, kuş denildiği zaman gerçekten korktum. Yanımdan kuş serisi herhangi bir araba geçtiği zaman gerçekten çekindim.
Traktörle. Hı hı. Niye? A, tabii yorgunluktan. <chuckles> Of! Çok fena. <chuckles> Çok iyiymiş, ya. <chuckles> Harika.
Iıı, böyle bir anımdı. Unutamadığım bir doğa maceram diyebilirim bu.
Vallaha. İn inanılmaz bir macera olmuş gerçekten ama güzel bir deneyim olmuş ya bence. O an bence, büyük ihtimal çok sövmüşsünüzdür de, eee, döndükten sonra. <laughs> Çıkabilir. <chuckles>
Tabii canım. Sövemedik ki korkudan. Ko ya, her an, her an, her an her şey olabilir diye korkudan sövemedik. Ha, diğer taraf da yine Samsun'la alakalı. Ben mangal yakmayı çok severim. Özellikle, hani, güzel mangal alanı varsa, arkadaşlarımla yemekten çok yakma O organizasyonu severim.
Ne gibi? Ha, süper. Hı hı.
Bir gün gayet güzel biz mangal yakalım dedik. Ne yapalım, bir kebap yapalım zırh kıymasından. Çok sevdiğim bir kasap ablam var.
Of be! Harika.
Iıı, işini çok iyi yapar. Ondan et almaya gittik, et vermedi bize, satmadı.

Hava çok saçmaydı. Her zamanki, Samsun havası gibi.
Hıı, yağmurluk, anlık.
Yağmur, kasvet, ııı, güneş çıkıyor sonra, ııı, çıkıyor, geri batıyor. <chuckles>
<chuckles> Biraz daha <chuckles> biraz daha sizin o yaşadığınız hâli, kafamda canlandırmak için sordum. Tamam.
Ya, sonrasında bayağı buraya gitmeye çalıştık. Tamam dedik, biz bisikletle bir şeyle gideriz ya. Yürürüz dedik ya; ne, yani kaç kilometre? İşte yirmi kilometre falan, yürünür dedik.
Bisikletle. E, tabii, gençsiniz o zaman.
Tabii, tabii, yürürüz dedik. Zaten bir tane de ev arkadaşım var, kafa dengi; yürür müyüz, yürürüz, iyi. 2 kişiyiz. Biraz yürüyoruz, sonra baktık, yani gideceğimiz yer yaklaşmıyor. Biz ama yürüyoruz, olmuyor, <chuckles> varamıyoruz. <chuckles> Sonrasında bayağı hayatımda ilk defa traktöre bindiğim, traktör kasasına bindiğim zamandı ve hayatımda yoldan, bayağı yoldan yani bayağı otostop çektik. Hayatımdaki ilk otostoptu. Bindik bayağı gittik yani traktörde zıplaya zıplaya. Konforlu değil, güvenli değil a ama keyifliydi, saçmaydı. Sonrasında belli bir süre sonra traktör indirdi. N buradan nelerle devam? Eşeklerle devam edeceğiz galiba.
2 kişisiniz o zaman siz. Süper. A, eyvah. <chuckles> <chuckles> Traktörü nereden buldunuz ya? <laughs> <chuckles> Harika. <chuckles> <chuckles> Hiç değil. Ne? Eee?
Yok, hayır, hayır, şaka yapıyorum. <chuckles> Buradan nasıl devam edeceğiz? Biraz daha yürüyeceğiz. Sonra farklı bir, eee, şey bulduk. Eee, bir arabaya denk geldi. Ona bindik. Oradan indik. Bir tanesine daha bindik. Biraz daha yürüdük. Biz ulaşabildik.
<laughs> Gerçek gerçek soru. Harika.
Gayet güzel, giriş; kocaman kuş cenneti yazılmış vs. Kuş yok, yok, yok, yok. Uçan kuş yok. Gerçekten yok.
Evet. Sen şaka yapıyorsun. Hıı. Nasıl kuş yok? Nasıl olmaz? Kuş Cenneti adı, nasıl kuş yok?
Yok, kuş cennetinde kuş yok. Yani, şeyi söyleyebilirim, kurbağa var, ııı, kedi var, köpek Kuş yok.
<laughs> <laughs> <chuckles>
<chuckles> Hiç sorun değil, gayet güzel. Orada dedik, hani, bir çay içilebilecek bir yer var mı, artık yorulduk çünkü. Yazık dedik, hani, yorulduk.
Pe Tamam. E, tabii, tabii. İş şimdi, peki, şeyi soracağım burada. Eee, Kuş Cenneti'ne kadar gittiniz, Samsun'a. Peki, nereden gittiniz? Neredeydiniz?
Hı hı. Atakum'dan.
Atakum'dan şeye, Bafra'ya. He, tamam en azından tamam, tamam, olabilir. Aynı şehir içindesiniz yani. Tamam, i ben acaba şey dedim, Ankara, İstanbul gibi böyle farklı şehirlerden mi gaza geldiniz de gittiniz?
Atakum'dan. Hı hı. Atakum'dan Bafra'ya. O çok kolaydı ya, o çok kolaydı. Atakum'dan Bafra'ya gittik; ya otobüsle. Hayır canım, <tsk> yok canım. Kuş, yani, kuş gözlem beni hiç, o kadar bir şey ifade etmiyor benim için. <laughs> Ya, hiç, hiç. Biz bayağı vardık oraya. Neyse bisiklet kiralayalım dönelim, işte araç kiralayalım dönelim. Ne bileyim, hani, bir kamyon mamyon da olur. Hiç, hiç önemli değil. Bir şey bulmamız lazım, dönmemiz için. Çünkü saat artık; kararıyor hava.
<laughs> Şehir değiştirecek kadar <laughs> Tamam. Tabii. <laughs> Eyvah, eyvah.
Ya, bayağı tabelalar var. Gelirken de gördük. Hani, ayı çıkabilir, domuz çıkabilir; yani ı ı bayağı tabelalar var. Böyle bir hizmetleri yokmuş sağ olsunlar.
Ne diyorsun?